हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा मतलब ना अ, कई बार मैंने भी नोटिस करा है कि जब मैं जैसे अ, यूट्यूब शूट करता हूँ या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ ना, मैं मतलब दिन में कहीं न कहीं वो 2-3 घंटे कहीं न कहीं लग जाते हैं उसमें और मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा समय जो है, वो कहाँ चले गया। क्योंकि अ, मतलब अ, 30-30 सेकंड की जो भी रील्स होती है या शॉर्ट्स होती है, वो आते रहती है ना, उनको कब स्क्रॉल कर जाते हैं और आपको समय का पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि बहुत कम समय की होती है और काफ़ी आप मतलब अ, चीज़ें देख लेते हैं उसमें। इस वजह से आपको काफ़ी अपने समय को गँवाना पड़ता है और काफ़ी बुरी आदत मुझे लगता है ना कि आजकल ये हम लोगों को लग गई है।
हुँ। जी। जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी। जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसके अ, जब भी भी हम सोशल मीडिया का यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो उसके बाद हमें समय का पता ही नहीं चलता, कब हमारे अ, मतलब 1 घंटे से 2 घंटे हो गए, तो डेली का डेली हमारा ये रूटीन है और अ, हम मतलब देखते ही नहीं हैं, हम बिल्कुल साथ-साथ जब भी भी हमें थोड़ा सा भी समय मिलता है, फ़ोन का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और अ, बल्कि अभी तो है ना, लोग इसकी वजह से दूर भी होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर 4 लोग एक साथ मतलब बैठे हैं ना, तो देखिए एक चीज़ होती है कि चारों के चारों के लोगों के हाथों में अ, मोबाइल फ़ोन रहता है, तो ये चीज़ें मतलब रह जाती हैं फिर। अ, अभी आज के समय में तो ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ा-सा खतरा जो है हमारी साम सामाजिक जीवन के लिए बन जाती है, तो बाकी आप बताइए, आप क्या मानते हैं?
जी। जी। जी। अ, जी। बिल्कुल। जी।